Pasti ada dong. Kalau dari topik pembicaraan pasti lebih serius sekarang, gitu, ya. Lebih, ya, karena oh, iya, eee, sebenernya nggak juga, sih ya. Enggak juga, ya. <laughs>
Oke. Oh, iya? <laughs> E gimana tuh? Lebih seriusnya tuh gimana, kalau dulu gimana? Sekarang gimana?
Mmm, ya, mungkin kalau dulu, kan, ngomonginnya ngalor-ngidul, gitu, kan. Enggak ngomongin kerjaan, kalau sekarang, kan, pasti, eee, lebih sering ngomongin kerjaan. walaupun memang ngalor-ngidul-nya juga sering. Kalau sama teman-teman lama yang pengen nostalgia, gitu kali, ya, gitu, kan. Nah, kan, asosiasinya tempat kopi itu, kan, buat ngobrol-ngobrol, mmm, ya, kalau mungkin sudah berkeluarga atau punya karir, biasanya kan, ngobrolin soal karir, keluarga masing-masing, gitu, ya. Jadi, memang, eee, ngobrolnya, tuh, lebih yang ada maknanya, gitu. Kalau dulu mungkin, mmm, kita, mmm, aku gitu, ya, pribadi kalau ngopi, dan juga ngob ngumpul sama temen, tuh, ya ngobrolinnya hal-hal random aja, gitu, kan. Jadi pasti ada, perbedaanlah, eee, untuk cara obrolan kopi. Dan kalau cara menikmati kopi pasti jauh, ya, di, zaman aku dulu belum ada, tuh, kopi gula aren, gitu, ya.
Hmm. Hmm. Heeh. Mmm, iya.
Yang kayak sekarang, lebih ke kopi-kopi saset yang, starling kali, ya, Starbucks keliling, gitu, ya. Mmm, <tsk> heeh, kayak kopi kopi hitam gula, gitu, ya. Yang
Hmm. <chuckles> Iya, sih. Kopi hitam, heeh. Kayak, ya udah, kayak kopi hitam dikasih gula, gitu aja.
ngopinya juga bener, kopinya juga di warteg dulu, kan. Nggak nggak semodern sekarang atau warkop, eee, gitu, kan, yang memang, sambil jual Indomie kalau dulu mungkin, kan. Ya, itu lebih banyak, kan, kayak gitu, ya. Kalau sekarang, kan, coffee shop sudah modern, ya, dan memang, dengan banyaknya kopi di Indonesia juga, aku rasa penggemar kopi ini makin banyak, nih, gitu. Dan bahkan mereka, tuh, sampai banyak juga yang beli peralatan-peralatan agar bisa ngopi setara kafe di rumah, betul.
Mmm, hmm. Oh, iya sih. Hmm. Hmm hmm. Mmm, iya bener. Heeh. Oh, iya. Iya bener, coffee maker ya. Iya iya sih. <laughs> Bener banget sih, dan kayaknya memang sek saat ini tuh kopi itu semakin, eee, ngedep mendepan ya? Apa ya <laughs> namanya? Semakin maju ya, heeh, semakin di depan bener banget. Lah, terus, eee, ini juga nih Kak, kayak, ini Kakak kan wam minum kopi kan dari, pagi gitu kan, maksudnya waktunya tuh enggak yang harus malam, dan kalau tradisi minum kopi yang dulu gitu ya, seingatku tuh dulu tuh minum kopi tuh seringnya malah justru di malam hari gitu nggak sih? Kayak, misalkan kita lagi, eee, kayak ada orang bertamu di malam hari itu disuguhinnya kopi, tapi kalau, bertamunya di pagi hari itu disuguhinnya teh, gitu. Nah itu di Kakak kayak gitu juga nggak? <chuckles>
Hmm. Semakin di depan. Apa, tuh? Hmm. Betul.

Betul betul. Kalau dulu mungkin lebih santai teh gitu ya, pagi-pagi ya, buat rileks pagi-pagi ngelihat, mmm, eee, menikmati hari di pagi, kan lebih, enak lebih segar gitu ya. Mmm, benar benar, kalau dulu mungkin, mmm, siapapun yang datang ke rumah pasti ditanyainnya kopi nggak? gitu kan. Karena mungkin, kalau dulu, mmm, ini kali ya, maksudnya, mmm, eee, ke kebutuhannya untuk ngopi di rumah tuh kan, biar begadang ngobrol gitu kan.
Mmm. Mhm. Benar benar. Mmm. Nah Iya benar, benar banget itu, manfaat kopi dulu tuh kan untuk begadang biar enggak ngantuk, tapi kalau sekarang tuh malah lebih ke, eee, buat ya udah sehari-hari kalau minum, kalau belum minum kopi tuh belum minum gitu ya, dan, eee, bisa juga untuk melepas stres gitu enggak sih?
Heeh. Biasanya kan Betul. Betul betul betul. Benar, bisa melepas stres, habis itu nggak tidur stres lagi kan? <chuckles> Kalau kebanyakan.
Nah nah itu. <chuckles> benar banget. Nah itu, kalau kalau Kakak lagi stres gitu biasanya, mmm, apakah intensitas minum kopinya meningkat?
Pasti sih, kadang kan butuh mikir, butuh, eee, apalagi kalau stres karena kerjaan gitu ya, kadang-kadang jadi lebih over ngopinya gitu, tapi nggak kita sadarin justru malah jadi over kaf kafein gitu jadinya malah, jadi susah tidur malamnya, gitu sih.
Hah. Mmm. Mhm. Oh iya. Ah, ternyata tetap ngefek ya Kak ya, kan ada nih, yang, eee, minum kopi, tetap aja, tetap bisa tidur gitu, kalau udah capek. Tapi di Kakak ternyata masih ngefek juga. Wah ternyata kopi itu bukan sekedar kopi ya Kak, tapi, dengan kopi kita bisa bercerita. <chuckles> Terima kasih banyak ya Kak ya, sudah mau berbagi cerita, semoga kita bisa ketemu lagi.
Ngefek banget. Betul. Betul banget, sama-sama loh. Makasih ya.